はい。ええ、色々ね、あの、最近は、楽しい趣味というか、色んなできることが増えて、色んなものにはまってる人いると思うんですけど、何かありますか？最近はまってらっしゃるものって。
うんうん。 そうですね。 そうですね。僕、最近料理にハマってるんですよ。
はい。料理ですか？いいですね。
はい。
ふんふんふん。
そうなんです。まあ、あの、大学生時代から一人暮らし始めてて、まあ、必然的にほら、外食ばっかりだとお金かかっちゃうじゃないですか。
どんなどんな感じですか？ はい。 うんうんうん。そうですね。
そう。だから、まあ、お金を節約するためにもこう、料理を始めたっていうのがきっかけだったんですけど。
なるほど。
そう、最近だとなんかむしろ作るの楽しくなってきちゃって。
ああ、ありますね、それ。
ええ、だからなんかレパートリーを増やせるようにちょっと勉強したりとか、なんか作ることそのもの自体がなんか何て言うんだろう、趣味になるみたいな。
ふんふん。 うんうんうんうん。
そんな感じですかね、今。
結構ね、男性は、あの料理、なんかのきっかけで始めたら、やっぱ物づくりのひとつですから、ある意味 DIY なんかと一緒なんでしょうね、楽しくなっちゃうっていうのは。
どうでしょうか。うん。 うん。 ええええ。 <chuckles> そうかもしれないですね。
ね、それが結果的に食べれるものであるってだけで、物を作るのはやっぱ楽しいですよね。
うん。 ですね。どうでしょう。何か趣味とかハマってるものってありますか？
そうですね、はまってるっていうのにふさわしいかどうか分かんないんですけど、あの、最近で言うとね、あの
<chuckles> うんうん。
あれです。オーディブルってあるじゃないすか。これは商品名の話していいのか分かんないですけど。 あのはい、オーディオブックって言うた方がいいんですかね？
<laughs> ああ、ありますね。今、確かにそれはまってよく見てらっしゃる方うんうんうん。
オーディオブックにまあ、はまるというか、かなり利用の頻度が高いんですよ。
へえ。
あの、まあ、元々そんなに本をよたくさん読む方ってわけではないんですけども、まあ、なんとなくコマーシャルとか見て、ああ、まあ、なんて言うんすか、この通勤途中とかウォーキングとか、してる時でも聞けたら便利なのかな？ぐらいな感じで始めてみたんですけども。
なるほど。 うん。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、いいじゃないですか。うん。
で、始めて、まあ、実際どれくらい使うかなとちょっと、半信半疑で始めたとこはあるんですけど、始めてみたらもう、ややっぱりその何て言うんすか、普通になんとなく、この動画の音声を聴いてるとかいうのとは違って、ちゃんとその綺麗な文章になってるじゃないですか、書籍っていうのは。
うん。 うん。 ええ。 そうですね、確かに読みやすいようになってますね。うん。
なんでそうなんですそうなんです。で、ま、ネットの文章とかとも違って、ちゃんとその、著述家の方が書いてるんで、あの、聞く価値があるというか、ま、読む価値がある文章なんで、元々。それを聞く聞いてると、結構面白くてですね。なんで、ま、その、これを、読書量にカウントしていいかどうか分かんないんですけども、もうね、ずっと聞いてたら1日、2日で小説とかでも、1冊読み終わったりするんで、かなり、読書量としては増えたなというのはありますね。
うん。 うんうん。 うん-うんうん。 うん。 うん。 あ、すごい。それはいいことですね。
はい、そうなんですよ。
うんうん。ちなみに、そのオーディオブックで、好きなジャンルとか、あ、こういったジャンル好きだな、読みやすいなって感じるものあります？
うんうんうん。はい。 そうですね、オーディオブックで言うと、その、う聞きやすいなっていうのは、やっぱ小説ですかね。
ああ、なるほど。
あの、何て言うんですかね、実際の紙ベースで読むと、そのビジネス書とか、その、 なんて言うんですか、仕事上の、自己啓発的なものとか、結構読むんですけど。ああいうのって結構図とか表とか多いじゃないですか。
ええ。 <chuckles> 確かに。
ここういう時こうするとかね、そういうのがその、ま、オーディブう、オーディオブックでもそういうのは出てるんでですけど、その図の話とかされると、いちいち画面見ないといけないじゃないですか。
うん。 うん。 <laughs> 確かに。なんか、ながらじゃできないですよね。
はい。そうなんすよ。店舗資料として、その図表もついてるんですけど、結局手止めて開かないといけないですし、で、物がスマホなんで、それが見たとしてもすごいちっちゃいんですよで。
うーん。 ええええ。 ああ、確かに。
はい、なんで、あ、いまいち、頭に入ってこないんで、まあ、勢い、その、文章だけで構成されてる書籍となると、まあ、小説って、実際の紙のものでも文章だけじゃないですか。っていうので、その、オーディオブックで聞くのでも相性がいいなと思ってますね。
うん。 ええ。 あ、確かに。いいかもしれないですね相性、オーディオブックと小説は。
はい。 うんうん。いいいと思います。ちなみに、その、ね、最初おっしゃってたお料理なんですけど、何か得意なジャンルとかあるんですか？
うんうん。 はいはい。 そうですね。最初は、ま、だいたい和食と洋食のあたりから作ってて、で、ま、実際に、ま、大人んなってくにつれて色々と行動範囲とかも増えてきて、僕、あの、旅行も趣味なんですね。
はいはい。 はい。 ああ、なるほど。
だから、旅行でいろんな地域とか、いろんな国に行った時の、その、地域の料理とかを食べて
ほうほう。
あ、作れるようになりそうだなと思ったものはだいたい作ってみるんですけど。
なあ、なるほどですね。
ええ。それもあって、最近だと、韓国料理とかロシア料理、ヨーロッパ系の、あの、地域の郷土料理なんかも最近作れるようになってきましたよ。
わ。 ほうほうほう、そうですね。ま、でもそれはなかなか、ただの料理好きっていうのと違って、実際現地で行って食べたものを再現するっていう、その、ね、りょええ、旅行の記憶とリンクした料理っていうと、こう、一段階上のご趣味っていう感じしますね。
うんうん。 なかなかいい感じに旅行と料理っていうのも、趣味としてはかち合ったかなって思ってて。
そうですね、旅行行ったら必ずそこのもの食べますもんね。
そう。旅行行って そうそうそう、レストランで、そこのご当地のものとか、ちょっと奮発していいレストラン行ってみよう、食べたもので、あ、美味しいなこれって思ったら、ちょっと自分なりに調べて、で作れるようにアレンジしてみるとか。
はい。 はいはい。 へえ、すごいですね。
なんか色々と学び取れるものもあったりして、面白いですよ。
ふんふんふん。ま、料理ってね、その国の文化が集積したもんですから。ただ、ま、行って美味しかったね、楽しかったねよりも、自分で作るために調べるっていうことで、あの、文化的なこととか、歴史的なこと、とかも触れる、お機会がありそうですよね。
そうですよね。 うん。 そうですね。ほんとにあとはご当地の、実際にそのレストランで働いてる人とか、ま、たまたま席が近くなった人とかと、ま、食べながら会話してく中で、あの、実際この料理ってこういった経緯があって出来たんだよとか、ま、こういうちょっと辛めな味付けになってるけど、これはあの、寒い冬に暖かく過ごすための、ま、知恵でもあるんだとか。
はい。 はいはい。 ああ。 ああ、はいはいはい。
そう、そういったところとかから、色々な文化的な側面も教えてもらえるから、ま、料理としても、あの、旅という趣味としても、なんか、より深みが出てくるというか、あ、楽しいなって思えるのがいいですね。
ふーん。 なるほどすね。はあはあ、は。 なるほどね、作る前提で見てるから、その旅先での関わりも増えるっていうことですね。
うんうん。またそこから会話とかも広げられると、より楽しくなりますね。
へえ。 なるほどですね。なかなかね、旅行に行ったからといって、現地のこう、人に関わるっていう機会、何かこう一つ決めたもんがないと始まらないすもんね。
確かに。勇気とかね、なかなか一歩踏み出せないですよね。
うんうんうん。だしね、何の根拠もなく話しかけんのも変ですからね。ただ、まね、お料理っていう、この、自分が作ろうと思ってるんやっていう、なんていうか、目標を決めてると、それについてちょっと聞いてみようって、始まりやすいですもんね。
うん。 <laughs> それ変な人んなっちゃいますね、確かに。 うんうん。 うん。そうですね。あとはみんなご飯食べたり、お酒飲んだりしている時に、そういう感じでフレンドリーに話すと、なんだろう、嫌がられないというか、結構みんな親切に受け入れて、教えてくださるんですよ。
うんうん。 ああ、はいはい。 ああ、なるほどですね。
そう、そういったところで、こう、ま、吸収しやすいっていうのも大きいのかなって個人的には思っていますね。
ああ、なるほどなるほど。ちなみに、そのお料理を始めてから、その、ま、もちろん、ま、旅行と繋がってるっていうことですから、るお料理の時間以外とも繋がっているわけなんですけど、ま、あの、普段の生活の中で、その、お料理を始めたことで、変わったこととかってありますか？
うんうん。 うん。 そうですね。ま、何て言うんだろう。計画立てるのが上手くなったのかなって。
おおおおおおおおおお、なるほどなるほど。
うん、やっぱ料理って、自炊したりとか、なんかご飯作ろうって時に、買い物でその食事を作るためだけに買い物に行くわけじゃないじゃないですか。
そうですね、はい。
そう、だいたいその週とか、そこの近い日の、ま、献立考えながら買い物に行って、ま、あるものでじゃあ今何作れるかなとか、じゃ今日これで明日これを使ってメイン料理作ろうかなとか。
うんうん。 はいはいはい。
そう。そう考えていくと、なんか意外と頭の中で、あの、なんだろう、こう社会人の作るデータとかグラフの進捗状況じゃないけど
はい。 うんうんうんうん。ですね。
そう、頭ん中で、そう、表とかグラフみたいなものがパッとできるようになっていくんですよね。
あ、なるほどですね。あの、必要なものとか足りないものとか、そういうことですね。
そう、か意外とそのあ、そうそうそう。そうです。そう。そういった考え方とか頭の中の整理方法って、なんか仕事とかにも活かせるんじゃないかなって、ここ最近思い始めてます。
うーん。あ、そうなんですね。それはなかなか面白いリンクですね。ですしね、そう繋がってるんやったら、趣味やっててビジネスまでううまくいくっていうなら、もう一挙両得ですね。
ええ。 <chuckles> ありがとうございます。 まあ、ね、どこまで使えるか、まだわからないとこではありますけども。
ああ、いやいや、まあ、ありそうな感じしますよ、聞いてるだけでも。<sniffs>
<laughs> いやいや。そういえば、ご趣味でその、オーディオブックのお話されてた時に、まだオーディオブックって、あの、普及したりとかしてもまだ、あの、期間としては短いじゃないですか。
へえ。 そうですね、あんまり大人気って感じにはなってないですね。うんうん。
ええ。 うんうん。その中でこう、オーディオブックに興味を持ったきっかけとか、だいたい、いつぐらいからそれを始めるようなったとかっていうのを、お聞きしてもいいですか？
はい。 あ、そうですね。ま、期間的にはそんなに長いことやってるわけではなくて、あ、まだいちねんとかそこらですかね。
うんうん。 あ、そうなんですね。うんうん。
はい。で、きっかけとしてはね、まあ、変なきっかけかもしれないんですけど、その
うん。
何て言うんすか、まあ、あの、それまで普通に紙の本買ってるじゃないですか。で、で、紙の本買ってて、こう「いつか読もう」と思って、こう、積む積まれていくじゃないですか、どうしてもね。
ええ。 <chuckles> あるあるですね、確かにね。
はい、いますよね。ま、子供の時に買う漫画と違って、大人んなってから買う本ってどうしてもそうなりがちじゃないですか。なんかベストセラーとか言って、本屋の店頭で、平積みされてるのは気になって買ったはいいけども、埃かぶってるとかいうのあって。で、そうやってるとですね、まあ、自分でねで、そういうのがあるにも関わらず、また次の買ってくるじゃないすか。
うーん。 ええ。 ありますね。 <chuckles> そうそう。買うよりも読む方がハードル高いですからね。
ええ。 そうなんですよね。で、そういうのを見てるうちに「何とかならんかな？」とか思ってるタイミングで、そういう、まあ、たしょ広告とかそういうので触れたとは思うんですけど、そういうのがあるっていうのまあ、話にはそういうのはあるとは、もちろん知ってはいたんですけど、まあ、具体的な、までは見たことなかったんですけど、そのね、その、やってらっしゃるその、デベロッパーさんが流してるコマーシャルを見 「ああ、そういったらそんなものもあったな」と。で、その、変な話ですけど、結局だからその後も、その積んである、リアルな紙の本は読んでないんですけど、その、音や音やったら買った本を読み読み進めれるんじゃないかなと、こ、ふと思ったぐらいな感じで始めたら、ま、案の定バンバン、もうね、つつちょっと時間あったら、イヤホンつけて再生と押しとけば進んでいくんで。
うんうん。 ああ、なるほど ええ。 うん。 ええ。 うんうんうん。 <laughs> ええ。 はい。うん。 そうですよね。移動時間とか、ちょっとした手待ち時間だって、音声だったらハードル低いですもんね。
はい。 そうなんですよ、もう、イヤホンをさえつけれてたら、それでできるんで。<sniffs> なんで、やっぱりその逆に、逆ではないですけど、そうすることで、やっぱり、あ、この、次の例えば電車乗って次の駅まで5分、ま、駅降りてすすぐ、本ならば、こう歩き始めるなら閉じないといけないすけど、駅降りて、駅出て目的地まで歩く時間は、目いっぱいまで聞いておけるじゃないですか。
うんうん。 あ、はい。 うん。 確かに。
なんで、うそういうのもありますし、その、ちょっとの時間でも色んなことできるっていう感覚が、やっぱりこう、身に付いたと言いますか、なんか普通普通にね、1分、2分空いてたら、別にいっぷん、2分、ぼーっとしてればいいんじゃないのと思ってたのが、1分あったらあれできる、2分あったらあれできるって。その、ごふんあった本読めるってなるとやっぱり、そういう分分刻みで、それをもったいない、ただ垂れ流しちゃってるっていう感覚が養われたのかなと、思ったりはしますね。
ああ、いいですね、それ。 うん。 うんうん。 すごい。なんか時間感覚についての感性とスキルがかなり上がったような感じですね。
そうですね、かなりシビアにはなりましたね、自分がむ時間を無駄にしてたっていうことに関して。
ええええ。いや、すごくいい事ですね、それは。
ん。まま、ね、なんかせっかちな感じもしますけど、とはいえ、もうそういう感覚になっちゃったんでしょうがないという感じですね。
<laughs> うん。いや、もう時間は有限ですから大事に使わないと。
そうですそうです。ですからね、その、ま、マルチタスクなんかも普通にあるじゃないですか。マルチタスク言ったら大げさですけど、例えば、ま、お料理の今お話されてたね、お料理しながらでもイヤホンで聞いとくことできますし、ま、お料理しながら小説よ紙の小説読むってなったらもう無理ですからね。
うん。 ええええ。 そうですね。 <chuckles> 確かに。手がまず両手塞がっちゃうから無理ですもんね。
なので、そ そうなんですよね。なので、イヤホンで聞いとけるっていうのは、ま、家ん中ならイヤホンとは限らないですけど。まあまあでもね、お料理も結構音するんで、イヤホンの方がいいかなとは思いますけどね。
うん。 うんうん。 確かに。でもそういった形でなんだろう、時間を無駄にせず、いろんなことを同時進行でできるっていうのも、なんかいいですね。趣味の中で自分の時間使いながらも、なんだろう、スキルアップにも、無意識の中でできてるみたいなね。
うんうん。 そうですね。はい、楽しくもありますし、ええ、実社会で役立つスキルアップにもなりますし、ま、時間も有効活用できているかなと、まあ、だいぶ、お得かなという感じはしてますけども。はい。
うん。 ええ。 そうですね。なんかそう考えると面白いですよね。最近ハマっている趣味とか興味とかっていうものが、気付いたら、なんかいろんなものにも繋がってて、で、その繋がってるものっていうのが、ま、実生活だったり、仕事だったりっていうものにも、ま、意図せず、影響してくるっていうのは、なんかすごいなと思って。
うんうんうん。そうですよね。 はい。 うん。 そうですよね。 うんうん。面白い思いますよね。まあ、何事につけ、何かを始めてみれば、こう繋がっていくってことなんでしょうね。
ですね。 うん。何事も始めるまでが一番、何て言うんだろう、勇気もいりますしね。
うん。 そうですよね、最初にこう、冬場にこたつから出るのが一番きついということですよね。
ああ、分かる分かる、ほんとその状態です。<chuckles>
<laughs> そうなんですよね。まあ、一回出てしまえばね、ああ、あれもやっとこう、これもやっとこうってなるんですけどね。
そうそう、始めるとまた次の目標ができるっていうのは一つ、なんかまた始めや始めてから続きやすいことにもなるのかもしれない。
そうなんですよね。 うんうんうん。そうなんですよね。だからね、止まらないように上手く次に次につなげていけたらいいのかなと。
うん。 あ、そうですね。
はい、いや、今日は非常に有意義なお話を聞かしていただいて、誠にありがとうございます。
たしかに。 いや、もうこちらこそ、うん、オーディオブックにちょっと興味を持ち始めました。ありがとうございました。
と、ぜひお試しください。よろしければ。はい、ありがとうございました。めい。
はい。<laughs> ありがとうございました。